Doğayla ilgili en unutamadığın anını anlatır mısın?
Ya, benim en unutamadığım anım, doğayla ilgili birçok anım var ama böyle ailece gittiğimiz çadır kampları vardı. Benim için en unutulamaz an onlardı sanırım.
Evet. A! Eee, aileceyle ailece gittiğinden bahsettin. Yani, eşin, çocukların ve sen galiba, öyle mi?
Eşim, 2 tane oğlum ve ben ama burada ilgi çeken ç nokta şu: İlk çadır kampına gittiğimizde küçük oğlum 7 aylıktı.
Hı hı. A A! Eee, yani, bi bebeğinle birlikte gittin. Nasıldı bu durum? Birazcık daha detay verebilir misin?
Evet. Evet, evet. Tabii. Eee, şöyle, eee, teyzem benim çadır kampına gidiyordu, o sağlık açısından gidiyordu. O çadır kampının ormanda, deniz kenarı bir ormanda kurulan bir kamptı. Onun da ba eee, rahatsızlığı vardı ve o rahatsızlığına çok iyi geldiğine inanıyordu deniz tuzunun ve güneşin. Eee, sonra bize, "Gelin, bir deneyin." dedi. Ben, hiç sıcak bakmıyordum, çünkü dediğim gibi çocuğum çok küçüktü. Hasta olur, bir şey olur, hani, bebeği biraz da korumalısın ya, biz öyle gördük. Eee, ondan sonra ben, ya, dedim ki eşime, teyzem çok ısrar ediyordu, "Gelin, gelin, gelin, gelin." diye. Dedim ki bir cumaydı, "Biz bugün gidelim, pazara döneriz" dedim. Ben, o ilk gittiğimde 40 gün kaldım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. A!
<chuckles>
Gerçekten, hani, ilk başlarda, hani, eee, bir çekincen varmış, eee, belki de, hani, bebeğinden dolayı da olabilir, belki de daha öncesinde tecrübe etmediğinden olabilir, çekincen varmış ama gidince de 40 gün kalmışsın. Eee, doğayla kurulan bağ, hani, bazen insanların içini tamamen susturabiliyor. O anda ne konuşmaya gerek kalabiliyor ne de, hani, açıklamaya. Belki bir koku, bir rüzgâr ya da gün batımı hafızaya kazınabiliyor. Eee, hani, merak ediyorum da seni o kadar etkileyen şey neydi, bu 40 gün boyunca kaldın sessizlik mi, manzara mı, yoksa içindeki o his mi?
Evet. Değil mi? Kaldım. Hı hı. Değil mi? Haklısın. Eee Ya, ben şunu hissettim, bence bizim genlerimizde şu avcı toplayıcı toplumdan gelme olayı var ya ya bizim genlerimizde 4 duvar arasında yaşamanın yok olduğunu düşünüyorum, böyle bir şey yok. Biz burada mecburiyetten yaşıyoruz betonun, çimentolarının arasında. İmkân olsa ve de uygun şartlar olsa her insanın çadırlarda hâlâ çok mutlu yaşayacağına inanıyorum. Yani, hangi açıdan anlatayım; cırcır böcekleriyle uyumak mı gece, ardından sabahları kuş sesleri, rüzgârın ağaç hışırtısıyla uyanmak mı? Çadır kampı deniz kenarındaydı. O sabah, eee, güneş doğarken deniz biraz daha dalgalı olabiliyor. O kıyıya veran vuran dalga sesleriyle uyanmak mı? Ve de benim o zaman öbür oğlum biraz daha büyüktü sanırım, hani, 7 aylığa göre büyük ama o da 5 yaşındaydı şimdi. Eee, yani, o da küçüktü. Çocuk teknolojiden uzak. Eee, otla böcekle vakit geçiriyor. Benim aldığım keyfi ben bir sürü açıdan keyif aldım. Hangisin anlatayım inan bilemiyorum.
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Yani, burda işte dalgalardan bahsettin, böceklerden, bir şekilde, eee, oğlunun bu teknolojiden de uzak olması, senin uzak olman, işte o sessizlik, o, aaa, doğanın sesleri bayağı bir cezbetmiş seni. Peki burda, eee, işte kamp yaptığında, ııı, zorlandığın anlarda ne yaptın? Mesela temizlik durumlarında, hani, eee, bu durumlar, emm, hani çekince oluşturmuş muydu? Sonrasında nasıl hallettin?
Hı hı. Hı hı. Evet. He he. Şöyle, eee, beni en çok zorlayan çamaşır olayı oldu. Çünkü uzun kalmak istiyoruz, eee, ve çamaşırlar kirleniyor. Çocuklarım küçük ve de daha sık yıkamak gerekiyor. Ama orda da benim eşim çok yardımcı oldu. Suyumuz vardı, hatta biz 5 litrelik bu, eee, su içtiğimiz damacanaları, şişeleri, eee, suyla doldurup güneşte beklettiğimiz zaman neredeyse kaynar kıvama geliyordu. Sıcak su da hazır. Eee, küçücük bir şey içinde ya tamam normalde şehirde yaşadığın kadar temiz olmuyor, kabul ediyorum da ya p oradaki o ufak pislikten de ölünmüyor, hasta da olunmuyor. E, kalıversin o leke orda. Çünkü hani böyle o temizlik kısmı evet zorlayıcı olabilir. Böyle bir terazi gibi düşünürsen bir tarafta o çadırda yaşamanın getirdiği daha aşırı hijyenik olamama diyeyim öbür tarafta da verdiği pozitif şeyleri teraziye koyarsan, eee, denge yapmaya bile gerek yok yani hiç. İii, di çok ağır basıyor sana getirileri. O yüzden ha temizlik deyince insanlar bu çadır kampını böyle çok pis böceğin or böceklerle uyuyorlar gibi hissediyorlar. Ya öyle değil. Kims böcekle uyumayı sever, kim hoşlanır bundan? Öyle bir şey yok. Eee, o insanlara diyorum ki mesela Decathlon gibi mağazalar var, bu kamp olayları malzemelerini satan. Orda kurulu çadırlar oluyor. Gir bir içine o çadırın, bir bak, sence böcek girebilir mi oraya? Onların her yönüyle düşünülmüş, tasarlanmış, yapılandırılmış çadırlar onlar.
Hıı. Evet. Hı hı. A! Tabii. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Tabii. Hı hı. Anladım. Anladım, yani ilk başta aslında bir kampa gittiğinde, emm, ımm en çok zorlayan, eee, şeylerden birisi, durumların durumlardan birisi çamaşır oldu senin için. Çünkü hani tam, eee, o kirini arıtamamak belki de problem olmuş olabilir ama, eee, sonrasında hani, eee, bir farklı bir işte eşinin de bulduğu işte fikirle birlikte sıcak sular, eee, şekilde o kiri arıtmayı da başarmışsın elinden geldiğince. Ama zaten bu senin ilk kampındı. Yani ikinci kampta birazcık daha hani deneyimli olduğun için farklı durumlarda da hani ne getirilmesi gerekiyorsa ya da alınması gerekiyorsa, eee, alabilirsin diye düşünüyorum.
Yani Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, aynen öyle. Hı hı. <chuckles> Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten biz o ilk gittiğimizde 40 gün kaldık dedim ama ondan sonraki herhâlde 6 yıl mı? Türkiye'den göç olayımız gerçekleşene kadar biz her yazı çadırda geçirdik ondan sonra. Evet, çok güzeldi ve de her yıl biraz daha ilerlettik artık çadırdaki, eee, hani o kurulu düzen olayını. Hatta, eee, son birkaç yılda, ııı, çadır kampı bir tane köye çok yakındı. O köyü gezdik biz, gördüğümüz bir aileye sorduk. Dedik ki biz böyle yazları çadıra geliyoruz, onlar da biliyorlar yakında bir kamp alanı olduğunu. <smacks lips> Ama dedik uzaktan geliyoruz ve çok fazla malzememiz oluyor. Biz size aylık kira versek? Çünkü köy yeri orası, hani böyle ahırları da var, hiç fark etmez dedik. Bize <clears throat> ahır olabilir, dam olabilir, evinizin bir köşesinde, bahçenin bir köşesinde, eşyalarımızı bıraksak ama size de aylık kira versek, biz son birkaç yılda böyle bir köylülerle de anlaşmıştık. Artık taşıma olayını da aza indirdiğimiz için, eee, abartacak şekilde her türlü eşyayı götürebiliyorduk artık.
Hı hı. Evet. A! Çok güzel. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel. Anladım. Yani aslında, eee, işte iletişimle birlikte sosyalleşerek de, eee, hani problemlerinize bir şekilde de çözüm de bulmuşsunuz, gerçekten güzel. Eee, bazen doğa insanları hiç beklemediği anda hani bir bir dokunuyor. Bir kuş sesi, bir ağaç gölgesi ya da sabahın serinliğiyle gelen o huzur, paha biçilmez olabiliyor. O anlarda dünyayla bir bütün hissetmek çok farklı bir deneyim olabilir. Eee, bir böyle bir anın olduğunu hissediyorum. Hani doğayla yaşadığın aklından çıkmayan o anı anlatır mısın? Yani, seni en çok etkileyen şey neydi o anda?
Hı hı. Hı hı. Ya. Hı hı. Evet, kesinlikle. Ya. <chuckles> Ya, 2 kere oldu bu, biliyor musun? 2 farklı anda yaşadım. 1.si biz, gece çadırda uyuyoruz. Çocuğum sabaha yakın, böyle güneş yeni doğmasına yakın tuvaletinin geldiğini söyledi. Beni uyandırdı. "Hadi gel, çıkalım" dedim. Çadırdan dışarı adımımı attım. Önümüz deniz zaten, denizin tam ardından güneş doğuyordu. Ben, hayatımda böyle bir manzarayı ne resimde gördüm ne tabloda gördüm ne sosyal medya Mükemmel bir görüntüydü. Yani güneş, tupturuncu, yanan bir alev gibi, tek renk, böyle, hani, farklı tonlar da yok; tek ton. Denizin üstünden bir tabak gibi güneş, eee, gökyüzü, tek renk; güneş tek renk ortasında, yani, sanki birisi eliyle onu alıp oraya bir zıt rengi, oraya koymuş gibi. Tarif edemeyeceğim bir görüntüydü ya. O güneşin doğuşu beni o kadar etkiledi, o kadar bayıldım ki, hani, sonra çocuğumun tuvaletini hızla yaptırdım, onu çadıra geri gönderdim, "Koş" dedim, "Baban uyuyor, yat yanına, sesini çıkarma, hadi bakayım" diye. Hemen bir kahve aldım ve oturdum, sandalyeyi çektim. Hani, güneş doğduğu için herkes uyuyor, çıt çıkmıyor, sessizlik, hafif bir esinti. Ben, o anki, iii, ya duygularımı tarif edemem, mükemmel bir andı.
Evet. Hı hı. Evet. Mükemmel. Hı hı. Evet. Hı hı. <giggles> Çok güzel. Hı hı. Yani, eee, ben de o anda olmak isterdim gerçekten. Hani, doğanın bir tarafı çok sade ama aynı zamanda çok güçlü olabiliyor. Yani, bir gün batımı bile insanların duygularını çok derinleştirebiliyor. O yüzden, hani, doğayla yaşanan anılar genellikle insanların hafızasında çok özel bir yer tutuyor. Eee, senin de hayatında böyle bir an olduğunu zaten düşünüyorum, kendin de söyledin gün batımından. Eee, o anı hatırladığında aklına ilk gelen şey ne? Mesela şu an, eee, ne geliyor? Huzur mu, şaşkınlık mı, minnettarlık mı, yoksa bambaşka bir duygu mu?
Çok güzeldi. Hı hı. Evet. E <chuckles> Ya, ben, eee, biraz manevi yönü herhâlde daha ağır basar bir anım Böyle baktım, "Elhamdülillah ya" dedim. "Allah'ım bana şu anı nasip ettiğin için çok teşekkür ediyorum" dedim. Gerçekten, böyle, içim minnettarlık doldu. Doğaya, yaratılışa, varlığımız böyle Ben o anda daha çok manevi şeyler hissettim s diyebilirim, yani, çok şaşkın ve de bende hayranlık uyandıran bir andı çünkü o an.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, yani, tabii, eee, eminim ki bayağı bir şaşkınlık gerçekten, eee, bırakmıştır. Bir şey sormak istiyorum. Emm, yani, eee, sonuçta kamp yaptın, eee, ve ondan sonra tecrübali tecrübeli de oldun. Eee, bundan sonrasında günlük hayatında şu anda bile bu kamptan sonra kamp sırasında belki de yer edinen farklı bir alışkanlık edindin mi?
Evet. Hı hı. Yani ben o kampta ne gördüm biliyor musun? <clears throat> O kadar da temiz titiz olmamıza gerek yokmuş. Hayat çok güzel devam ediyormuş, kimse öyle tozdan, çamurdan hasta olmuyormuş. Biz şehir hayatlarında, evlerde aşırı titiz yaşıyormuşuz ya, hiç de bir şey oluyormuş, oradan sonra bana böyle bir genişlik rahatlık geldi. Öyle her böcek zararlı değilmiş, eee, her şeyden biraz farklı korkarak sanki biraz farklı kabuğumuza çekerek yaşamışız biz. Eee, biraz daha rahat olmayı, hani o kamp olaylarından sonra benim üstüme daha da bir rahatlık çöktü. Başımıza ha bire kötü şeyler gelmezmiş. Doğa da güzelmiş, böcekler de iyiymiş. Kirlenmek de gerçekten, reklamlar gibi olacak ama, kirlenmek güzelmiş. Kirlenince çocuk daha çok eğleniyormuş. Böyle üstüme benim bir rahatlık çöktü ya o doğa kampından sonra.
Hı hı. <chuckles> Belki de. Hı hı. Belki de. Anladım. Hı hı. <chuckles> Yani belki de hani zaten 7 aylık bir ilk kampa gittiğinde 7 aylık, eee, bir çocuğun vardı, bir bebeğin vardı. Onun o zamanlar da aslında, işte, dışarıdaki hani bakteriler, belki de mikroplarla tanışması ilerisi için, hani bağışıklığı için de çok, ııı, güçlü olmuştur. Çünkü, eee, geçmişteki, eee, çocuklar genelde dışarılarda, eee, işte, toz yutarlardı, f futbol oynarlardı, oyun oynarlardı. Genelde şu anda teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklar, hani, bilgisayar oyunları, eee, tablet oyunlarıyla oynuyor. Bu yüzden dışarıdaki mikroplarla pek tanışmadığını düşünüyorum, sence?
Evet. Aynen öy Değil mi? O açı da var. Çok haklısın. Hı hı. Ah, çok haklısın. O kadar haklısın ki. Aslında, eee, mesela biz, eee, çocuklarımızı, evet, bakteriler hasta edebilir, virüsler hasta edebilir ama vücudun bağışıklığı denen bir şey var. O kadar soyutlanmış bir ortamda yetiştiriyoruz ki. Zaten bunun etkilerini en çok, eee, halk arasında derler ki çocuk çok hasta oluyor. A, o bu yıl o okula yeni başladı ya, ondan. Şimdi okul mu senin çocuğunu hasta ediyor? Hayır. Sen o ana kadar o kadar o çocuğu soyutlanmış, pamuk iplikleriyle korudun, k s kolladın ki diğer insanlarla bir araya gelince artık vücudu alışkın değil o mikroplara. Fazla tepki veriyor, fazla hastalanıyor. O yüzden de dediğin gibi, küçük yaştan aslında şu anda yurt dışında yaşıyorum, Türkiye'de değilim ve en çok bununla karşılaşıyorum ben çok rahatlar. Asla bizim dokunmayacağımız yerlere düşen yemekleri bile alıp yiyebiliyorlar ve de işin açıkçası hiç de bir şey olmuyor. Yani öyle evet, hemen mikrop, kirlilik, anında hasta eden bir şey değil. Bu kadar korumasak mı acaba kendimizi? Bu kadar, eee, kabuklar arasına sarıp sarmalayıp da doğadan soyutlamasak mı? Çünkü aksinde de gayet rahat bir hayat yaşanabiliyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Haklısın. Eee, yani, tabii, bazı aileler bu konularda birazcık daha hassas olabiliyor, işte, temizlik, işte, düzen, tertip konusunda ama, hani, dediğin gibi, işte, yurt dışında, emm, özellikle kuzey ülkelerinde, emm, anneler çocuklarını hatta dışarıda bırakıyorlar. Eee, bebeklerini çünkü o soğukla iyice alışsın diye. Tabii ki de soğuk ya da mesela soğuk banyo yaptırıyorlar, yani, denize tarlaların içindeki o soğuk sulara sokuyorlar. E, burada, eee, çocuk da herhangi bir hastalık da olmuyor aslında o dönem. Eee, burada kültür, ööö, örf, adetler bir tık daha ağır basıyor diye diyebilirim bu durumlarda.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Değil mi? Evet. Haklısın. Evet. Haklısın. Ya, burada şunu da örnek vermek istiyorum. Ben şu an bir anaokulunda öğretmenlik yapıyorum ve de burası çok yağmurlu bir ülke. Hava yağmurluymuş, soğukmuş, fırtına varmış, hiç diğer çalışanların umurunda olmuyor. Benim başımızdaki, eee, odanın başındaki kişi diyor ki, dışarı çıkıyoruz yarım saat. Ben ilk başlarda o kadar şaşırıyordum ki gerçekten mi? Soğuk veya yağmur yağıyor, evet, diyor, yağmur yağıyor, çünkü buraya hep yağmur yağıyor, biz yağmursuz bir havayı bekleyemeyiz. Bu açıdan takdir ettim onları, yani, veya bakıyorum çocukların oynayacağı alanda yerde küçük küçük su kümeleri var. Şimdi üstleri ıslanacak, çamur olacak. Gerçekten çıkaracak mıyız? Başlarda çok tepki veriyordum ben. Emin misin, çıkıyor muyuz diye. Evet, üstleri çamur olabilir, sorun değil, içeri girince değiştiririz diye. Ya, çocuklarla beraber beni de eğittiler o ilk göreve başladığım anlarda ve bu hâllerini de çok takdir ediyorum gerçekten.
Hı hı. Evet. Hıı. İlginç. Tabii. Hı hı. Anladım. <chuckles> Tabii, gerçekten katılıyorum sana. İşte, bazı, ııı, az önce de söylediğim gibi, hani, bu noktalarda kültür, işte örf, adetler, eee, bir, eee, yetiştirme biçimleri çok, eee, etkili olabiliyor. E, dışarıda ıslanmak, kirlenmek, işte, üşümek, aslında, bir parça, doğanın bir parçası. Ona göre bağışıklık da yüksek oluyor. Ya, bugün gerçekten çok güzel, eee, sohbet ettim seninle, bana güzel bilgiler, faydalı bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Değil mi? Haklısın. Evet. Haklısın. <chuckles> Benim için de öyleydi çok keyifliydi. Ben de teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.